Hı hı. E, çünkü insanın geçmişine daha "homo sapiens" tarafından baktığın zaman, insan topluluk içerisinde kalarak aslında, eee, evrimleşebilmiş ve hayatta kalabilmiş. O yüzden bir topluluğa ait olmak bize her zaman iyi gelir. Yani, "Ben Trabzonlu'yum. Ben oralıyım. Ben şu dindenim. Ben şuradanım" demek, iyi gelen bir duygu olduğu için bunu abartıp, eee, hatta bu, hani, işte serotonin ve dopamin salgılatıyor insana. Yani, huzur veriyor grupta. Bazen yalnız kalmak bizi strese sokar ve hasta eder çünkü, hani, aslan tarafından daha çabuk parçalanabiliyorum oz o durumda.
Yani. Hı hı. Evet. Hı hı. <giggles> Bir arada olmalı, huzurlu olmalı. Evet. E, tabii, o şey, eee, ço en eski atalarımızdan bir şekilde bize aktarılan miras, farkında olmasak bile, yani. Savaş ve kaç duygusu hepimizde var ve bir gruba ait olunca, "Arkamı kollayacak." eee, "Beni eee, düştüğümde kaldıracak birileri var." hissiyatı duymak, belki onunla ilgili bir şey.
Hı hı. Hı. Hissiyatı ve onun verdiği güven ve huzur duygusu var. O yüzden, hani, sanki dinle değil de din adı altında olsa da bu yasakların, bu kültürün bir gruba ait olma, eee, şeyi, sonucu ve isteği gibi görünüyor.
Evet. Evet. Ve insanlar galiba o aidiyet duygusu için, sırf hani, o güven duygusunu yaşamanın, eee, hatırına diyelim, bu yasaklara bile katlanıyor. Yani, normal şartlarda "Ya, neden benim kıyafetime karışıyorsun, istediğimi giyerim." demiyor. Çünkü onu giydiği zaman, eee, işte, eee, ne bileyim "Kırmızı" ııı "...cübbe giydiğim zaman şu gruba aitim." diyor. O ona bir "Tamamlanmışlık" duygusu veriyor. Tabii. Onunla da alakalı yani. Tamamen bir, eee, aslında mental alışveriş. O güven duygusu karşılığında, aidiyet duygusu karşılığında yasakları satın almış oluyor aslına bakıldığında. Yani, ben hep böyle düşünmüşümdür. Bir feragat yapıyor. Onu yapmayanlar Evet, değil mi?
Heh. Çok doğru. Hı hı. Demiyor. Evet. Oradan çıkmaya cesaret edemiyor. Evet. Hı hı. Çok doğru. Güzel söyledin. Evet. Bazen bakıyorsun bir mühendis, yani, <giggles> mühendis, eee, ciddi şekilde buluşlar filan yapıyor ama dediğin gibi o ritüellerinden vazgeçmeyi de asla düşünmüyor ya da He hı. <chuckles>
Hı hı. Ya da atom fiziğiyle uğraşıyor. Atomun parçalarıyla uğraşıyor. Yani, artık daha ötesi yok ama sonuçta kendini güvende hissettiği yerde kalıyor. Gerek gerek
Evet ama sorgulamıyor. "Burası güvende hissettiriyor bana." diyor. Belki de, hani, orada olmak ona iyi hissettiriyorsa oradan da devam etmesinde bis iyi geliyorsa, bir sakınca yok, başkalarına zarar vermiyorsan.
"Kabul." diyor. Belki de. Yine de en koşuluyla, işte, aşırıya kaçmamak kaydıyla, belki de o derin bir güven duygusu, satın alınabilir yasaklarda.
Aşırıya kaçmamak, aynen.
Çok teşekkür ederim.
Evet. Ben teşekkür ediyorum, çok güzel bir sohbet oldu.
Teşekkürler.
Hoşça kal.